जी, जी बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, आपने काफ़ी सही तरीके से बताया ना कि कैसे, किस तरीके से आप दिवाली मनाते हैं। तो आपका कोई ऐसा रह ऐसा कोई रिवाज है क्या दिवाली के दिन। कुछ ऐसा ही खाना बनेगा या कुछ आप खरीदारी होएगी या अगर जो मेहमान आते हैं आपके अगर मेहमान आते हैं तो उनके लिए कैसे खातिरदारी होएगी अगर ऐसा कुछ आपका रूटीन रहता है खासकर त्योहारों में? अगर आप थोड़ा बताना चाहें?
हुँ, देखिए म मैं मेहमानों पे के मेहमान देखिए हमारे घर पे आते हैं। अ, त्योहार पर दिवाली के सब देखिए अलग, अलग त्य अ, त्योहारों पर देखिए मेहमानों का आना-जाना तो देखिए लगा ही रहता है। अगर होली की मैं बात करूँ तो देखिए होली भी जैसे मनाई जाती है तो होली में भी देखिए मेहमानों का आना-जाना लगा रहता है। देखिए मेन तो ना मिठाई होती है। उसके बाद देखिए जब त्योहार वग़ैरह सेलिब्रेट कर लेते हैं ना तो हमारा पूरा परिवार जो है ना बाहर खाने जाता है देखिए क्योंकि औरतों को भी देखिए कहीं न कहीं ना घर की औरतों को आराम मिल जाता है इसके माध्यम से, नहीं तो वो जो है ना चूल्हे में ही लगी रहती है सारा। उनका जो जीवन है वो किचन में ही निकल जाएगा इस प्रकार से। तो तो इस वजह से ना उनको आराम देने के लिए बाहर से खाना खाने चले जाते हैं और इसके अलावा देखिए, इसमें अ, इसकी जो एक प्लानिंग है देखिए वो बहुत समय पहले से ही शुरू हो जाती है। देखिए अ, सबको पता है कि जैसे दिवाली आ रही है तो खर्चे होंगे आगे तो थोड़ा-सा देखिए बचत वग़ैरह अ, शुरू हो जाती है और देखिए खरीदारी शुरू हो जाती है, देखिए दिवाली के लिए कपड़े वग़ैरह लेने हो गए और क्योंकि देखिए थोड़ा-सा लेन-देन भी हो जाता है परिवारों के बीच में जैसे मतलब कुछ ए, शगुन वग़ैरह डालना और क्या है ना ये देखिए इस समय पर ना ये समय ऐसा होता है कि ये रिश्ते भी जो है ना इस समय पर पक्के हो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा तो बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन उनको भी देखिए कहीं न कहीं उनको भी बधाइयाँ देनी तो देखिए, शगुन डालना और वो सब तो देखिए चलता रहता है। तो उस वजह से देखिए बचत वग़ैरह और ये सब और देखिए अ, अलग क मैंने तो ऐसा भी सुना है कि कुछ, कुछ घरों पर तो देखिए जैसे अ, किसी-किसी त्योहार पर ना कुछ स्पेशल व्यंजन भी बनते हैं। जैसे कहीं किसी जगह पर गुजिया बनता है, कहीं कुछ बनता है तो वो देखिए अलग-अलग जगह पर जो है ना अलग-अलग प्रकार की देखिए तैयारी होती है। लेकिन हमारे अ, घर में देखिए सिर्फ़ अ, त्योहा सजना और क्या कहते हैं घर को सजाना, दिए जलाना यही होता है। जी।
हे, हे। बिल्कुल। अरे वाह, वाह! आराम चाहिए, बिल्कु <chuckles> बिल्कुल। हाँ, हाँ। ये तो है। पक्के हो रहे होते हैं। बिल्कुल। जी, जी। अरे वाह! ये काफ़ी सही है।